Ну да. Ну вот, мне кажется, вот эта вот усидчивость ежедневная и кропотливое вот это вот постоянное совершенствование- это тоже должен быть талант. <chuckles> Талант к усидчивости и к совершенствованию. <laughs>
А если Мгм. Ну, дисциплина, да. Ну вот дисциплина должна быть.
А какой твой талант? Вот ты сказала, что ты не развила свой талант. А ну-ка, выдавай секреты.
Ну у меня много талантов, если честно. Я вообще талантливый человек. Вот я что
Ну давай, какой-то прям такой, э, г гордый гордый свой талант. Вот ты за который гордишься. <chuckles>
Ну во ну вообще я вот людей вижу. Вообще никогда не ошибаюсь в людях. Вот вижу вообще вот так вот, как сканер, понимаешь. Я не знаю откуда это. Я могла бы быть, наверно, хор хорошим психологом.
Психологически считываешь всё.
Да, вот вижу сразу- хороший человек. Вообще всё вижу, вот кем кем работает, что из себя представляет, вот прям так легко.
С ума сойти, прям можешь угадать профессию?
Да, примерно ну, примерно там.
Не разговаривая с человеком?
Ну да, мом Даже не раз вот это же, уже муж прикалывается: "А вот это смотри, вот это кто тут-то там?" Меня спрашивает. А я так, а, особенно если, ну, кого-то вот при прихожу Была у него на работе, вот это: "Что расскажешь о нём?" Я вот: "То-то, то-то",- "А, да, кстати". Ну вот это, не знаю, откуда это. Я могла бы быть
<chuckles> Слушай, а вот как на что ты обращаешь внимание? Вот что вот, э, от ты ж как-то там, у тебя есть своя, эта, скажем, техника? <chuckles> По по одежде или как-то по мимики?
Ну, это же конкурс, да. Эт Одежда- очень! Одежда- это просто вот такой главный Не не главный, это тоже очень много говорит о человеке. Э, походка, внешность. Вот, например, человек с тонкими губами такими, знаешь, вообще когда нет губ. Вот когда просто так вот
Мгм. Да да да.
Ну, от я не видела ниче Не а я я скажу тебе, что это недобрый человек. Ни разу не видела таких людей с вот добрых, хороших, открытых, честно. Такой это скрытый
Говорят, жадный. <chuckles> Физиогномика такая, да?